Tama, totoo po 'yan. 'Yong gano'n din po minsan ang pamangkin ko nawawalan po siya gana kumain, gawa daw po 'yong minsan isang puntos na lang daw 'di niya po po naabot 'yong mga gano'n pong ano. Ta's parang wala daw po gana kumain kasi 'yon nga daw sayang daw, 'yong mga gano'n pong bagay. Pero maganda rin po yung may ganiyang kahigpitan, eh, kumbaga do'n po kasi tayo 'yong tumataas yung rango po natin.
Hmm. Ah. Mm, hmm, mm. Oo, dun ka humahasa, eh. Kasi kung madali lang na madali ang ibibigay sayo na mga tanong. Eh, talagang parang hindi ka na mag-iisip, 'di ba?
Yun oo, tama. Tama po, mm. Kaya maganda rin po yan. Pero kayo po ba sa tingin niyo po, ano po kaya ang nakikita mong mga hadlang para sa patas na edu edukasyon sa Pilipinas?
Hmm. Hmm. Mm. Ah, para sakin sa tingin ko yung ano, yung pagkakaiba ng mga private at saka ng public school, yan. Kasi siyempre kapag private kasi talagang, <sniffs> mas mataas ang ano, ang kanilang edukasyon, ah, mga akademya na itinuturo sa mga estudyante.
Oo, ayun. Yun din po. Ayun. Mm. 'Yon din po, sakin po sang-ayon ako diyan, kaya tulad po niyan mas pi 'yong iba po siyempre wala pong kakayahan mag-aral talaga. Kasi mataas na po ang tuition, eh. Lalo na po ngayon, ah, base po sa karanasan sa mga pamangkin ko rin po- senior high po sila- at mag-ka-college na, so sa college po talaga ngayon ang taas po talaga kasi ng tuition. So parang 'yan, tulad po niyan ang mga hadlang po diyan 'yong mga bayarin kung saan 'yong budget po kumbaga iniisip nila. Kumbaga siyempre mas tayo po mas do'n po tayo sa public kasi yun po yung kakayanan din, eh, 'di ba po? Sobrang taas na po kasi ngayon, eh, hindi po pa talagang patas, eh. Kaya po ako po. Mm.
Ikaw ba? Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Oo, totoo yan. Oo. Oo, wala naman talagang kumbaga parang magiging <sniffs> patas na edukasyon sa Pilipinas sa ngayon dahil nga sa, <sniffs> ah, kalagayan din ng bawat pamilya 'di ba. Kanya-kanyang kakayanan, mm.
Ayun, yung pinansyal din po talaga. Kumbaga yun po yung iisipin natin diyan, eh, kumbaga tayo po lahat gusto natin mag-aral, eh, kaso nga lang po 'yon 'yong kakayahan po, kung kaya po ba natin tapusin, kasi nga po mataas na nga po ang tuition. Ngayon po, ganon po, base po sa pamangkin ko ngayon, ah, parang nag-e-exam na po siya sa mga iba parang may mga option po siya kung saan po yung may kakaroon ng scholarship, para po kahit papaano mm. Ayun po may matataas po kasi ang grades niya, so nakapasok mm, kaya po kami siyempre sayang naman po yung ganiyang edukasyon kung hindi po 'di ba maitutuloy ng apat na taon. Yun po, mm. Bale iyon po, salamat po sa oras magpapaalam na po ako.
Hmm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Mm. Uy, maganda yun, mm. Yan. Ah, maigi, maigi. <clicks tongue> Mm. Totoo. Mm. Ay, oo maraming salamat din sa lahat ng mga ibinahagi mo sa ating pinag-usapan ngayon, marami rin akong natutunan. <chuckles> Salamat.
Opo, sige po.
Mm.

Hello po. Magandang hapon din po sa inyo, kamusta po kayo?
'Yan magandang hapon. Hmm, maayos naman, eh, ikaw kamusta ka ba?
Mabuti naman po, naulan na po diyan sa inyo? O mainit pa rin?
Mm. Naku mainit pa rin dito hindi nga umulan eh. Ikaw ba?
Kami same dito po mainit pa rin, 'di pa rin po naulan, sana sa Mayo pero sa tingin ko po sa June niyan, diyan po mag-uulan siguro.
Mm, totoo sa tingin ko sa Mayo, eh, talagang magiging mas matindi pa ang, ah, pag-init ng panahon.
Mm. Tingin ko po yan siguro. Ngayon po kasi mainit pa rin na, eh, hindi po pa nagbabago.
Mm. Mm, alam mo ba itong panahon na 'to, eto yung mga bakasyon na yung mga estudyante 'di ba? Um, alam mo sa tingin mo ba mas pabor ka ba sa online class o mas gusto mo ng face to face?
Mm. Tama, mm. Mm. Ano po para sa akin depende po 'yan, eh. Sa ngayon po sa ganitong panahon kapag ano maganda po online class. Gawa po ng iba po 'di ba parang tinatapos na po 'yong klase gawa daw po summer na, mainit na sa paaralan. Kaya po 'yong iba, gaya po ng pamangkin ko, nag-online class na po sila gawa daw po mainit na. Pero para po sa akin sa general, mas gusto ko po talaga face to face, kumbaga, um, 'andiyan po kasi yung tinatawag na komunikasyon sa iba't ibang larangan po tulad ng guro, andiyan din po yung, ah, kaklase, yan. Parang magiging bukas po talaging yung isipan natin. Kayo po ba saan po kayo mas pabor?
Mm. Mm. Oo. Totoo. Mm. Mm. Mm. M. Mm. Mm. Mm. Mm, totoo yan. Mm. Ako siguro mas pabor ako sa face to face kasi nung panahon namin talagang wala namang online classes. 'Di ba? At saka yung mga, wala ring um, ah, online internet. Kaya kami ay talagang nasa library at dun kami, ah, nag aaral, ah, naghahanap dun ng mga isasagot namin sa mga assignment namin. At tsaka nagkakaroon ka nga ng komunikasyon sa kapwa mo kaklase, yan.
Mm. Tama, mm. Tama. Oo. Tama. Mm. Kumbaga sa 'tin po talaga 'yan na po 'yong maganda eh. Ah, pano parang po parang nag-start lang po 'yong ganyan online class nung pandemya. Diyan po 'yon nang na pumasok 'yan, eh, kasi bawal nga po lumabas kumbaga pati po 'yong marami pong naapektuhan kumbaga. Diyan din po pumasok ang tinatawag nilang work from home, na nasa bahay lang 'di ba po. Kaya yun din po depende po sa sa sa sitwasyon pero 'pag ako po pabor talaga face to face din po talaga gaya rin po ng sinabi po ninyo.
Mm. Ay oo, totoo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm, totoo. Mm, totoo nga. Eh, eto naman ano ang masasabi mo sa mahigpit na sistema ng grading?
Kayo po? Mm.

Um, para sa'kin, sa edukasyon mas, ah, maigi yung face to face kasi mas, ah, natututukan ng mga guro ang kanilang mga, ah, ap ah, mga tinuturuan o ang mga mag-aaral, mm. Sa face to face kasi kumbaga parang basta nasa bahay na lang, minsan ang nga ay tinatamad, ikaw ba?
Mm. Oo nga. Totoo po. Mm. Ayon. Ayun din po ang pinakamalaki po kasi pinagkaiba nila, kapag online po kasi, ah, one on one po si teacher tapos yung estudyante. Ah, ako po base po sa kapatid ko, minsan nahihirapan po siya kasi po nadi yung nadi-distract daw po yung ayan kausap niya pong bata. Parang ayan tulad nahihirapan po turuan gawa po minsan ang dami pong pad ano rason na kaya, "Teacher, saglit lang, ganito may kukunin lang ako," yung mga ganiyan-ganiyan po, hanggang sa oo, napapagalitan na po minsan ng magulang. Kaya po minsan may mga may palibang-libang po silang pinapakita para po mag-focus, gano'n. Ang maganda po sa face to face kasi mas natututukan po ng guro, mas makikita po niya yung yung expressions din po ng bata kung okey po ba siya at pumapasok sa isip niya yung tinuturo, gano'n.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ay, oo. Ah, ayun. Oo, totoo. Mm. Oo. Nakikita kung interesado sa pinag-aaralan no'n, 'di ba? <sniffs> Hmm, mm.
Mm. Opo, mm, kumbaga kung nahahasa na ba talaga sa pagbabasa, sa pagbibilang, 'di ba po? Kasi minsan 'yan, tulad niya may bata po kasi siyempre 'pag online, ah, hindi po naseseryoso, eh, hindi pumapasok sa isipan, 'di ba? Unlike po 'pag ganiyan, si teacher po talaga. Kung makara kumi komunikasyon din po sa guro. 'Di ba pumapasok po talaga sa isip po natin yung sinasabi ng guro, ganiyan. Mm.
Mm. Totoo. Mm. Totoo. Mm. Mm. Tama. Totoo, totoo, at tsaka 'pag napagalitan ka, talagang kumbaga mararamdaman mo na dapat ka talaga nang mag-ayos bilang isang mag-aaral, 'di ba? Kaya
Ayun, mm, tama po kayo do'n, kasi minsan, tulad po niyan, ah, kapag online po kasi, hirap po talaga ang magturo ang teacher gawa na yun nga po minsan nagrarason po, minsan nasa gilid po yung magulang, minsan pa nga po may mga pahapyaw ang magulang kapag may tanong po ang teacher sa bata, tinuturuan po kumbaga. Ayon, may mga gano'n po kasing pangyayari, naikuwento rin po sa akin ng kapatid ko kaya po minsan ang ginagawa daw po ng magulang, ah, ngfi-face to face class tapos po may online class din po sila sa bahay, para mas mahasa daw po gano'n, pa sabi rin po sa'kin ng kapatid ko mas maganda pa rin daw po yung face to face talaga.
Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm.